Eee, ben, eee, yaklaşık 2,5 aydır, ııı, Paris'te yaşıyorum. Eee, Türkiye'den taşındım. Eee, şirketim beni expat olarak gönderdi buraya, ııı, ve, ımm
Hı hı.
bütün Avrupa'dan sorumlu olacağım bir iş yapıyorum aslında. Eee, biraz zorlanıyorum, eee, biraz demeyeyim bayağı zorlanıyorum, çünkü, eee, b b yani Fransızca bilmiyorum, <snorts> 1.'si bu, eee, ve Paris'te Fransızca bilmiyorsan hayat biraz zor.
Anladım. Doğru.
Eee, onun haricinde, eee, çok destekleyici bir şehir değil burası, eee, yani şöyle bir şey anlatayım sana: <chuckles> Geçen, eee, iş arkadaşlarımdan biriyle konuşuyordum, eee, işte sosyalleşmekten bahsediyorduk vs. Eee, bana dedi ki burada dernekler var, ııı, oralara gidip, hani, birileriyle tanışabilirsin. Yani demedi ki, hani gel bir kahve içelim, yani, hani, eee, gerçekten çok yalnız hissettiriyorlar insanı, yani, hani, şirketin ortamı da çok buna müsait bir ortam değil. Ya, ben biraz bugün, eee, bu aidiyet, eee, ve uyum problemimle ilgili konuşmak istiyorum aslında ve, hani, fikirlerin varsa, eee, bunu d daha nasıl iyi hâle getirebilirim ve çekilebilir hâle getirebilirim diye, eee, sevinirim <chuckles> açıkçası.
Hı hı. Evet. Tabii ki. Ya, şimdi yeni bir yere taşındığında, hani, fiziksel olarak orada olsan bile duygusal olarak aslında yerleşmiş hissetmemek çok yaygın bir durum. Sokaklar olsun, insanlar olsun, hani dil ve günlük alışkanlıklar sana yabancı geldiğinde, insan kendini belki de dışarıdan izliyo izleniyormuş gibi hissettirebilir. Şimdi, bu süreçte ait hissetme isteği artıyorken aynı zamanda, hani, yalnızlık ve kopukluk duyguları da senin dediğin gibi eşlik edebilir. Hani, çoğu kişi bu hisleri yaşarken aslında "Neden hâlâ böyle alışamadım?" diye kendini eleştirmeye de başlıyor. Hani, oysa o aidiyet, hani, zamana yayılan ve küçük temaslarla oluşan bir duygu. E, bir anda ortaya çıkmıyor da bu duygu şimdi. Eee, e, buradaki amaç, hani, kendini zorla uyuma sağlamaya itmek değil de aslında bulunduğun yerde yavaş yavaş kök salabileceğin alay alanlar oluşturmaktır. Eee, sana bu konuda tavsiye de vermek istiyorum açıkçası ama birkaç soru sormak istiyorum. Şimdi sen buraya işle geldiğini söyledin ama, hani, tek başına mı gittin, yoksa aileyle birlikte mi, eee, gittin?
Doğru. Ya Doğru. Tabii. I hı. Yo yo, tek başıma, tek başıma geldim. Hı hı. Yani, hatta öyle bir i sen yalnızlık duygusundan bahsettin de, yani, o kadar bir yalnızlık duygusu ki, eee, böyle, eee, grip oldum, böyle, evde 41 derece ateşle yatıyorum ve dedim ki ben öleceğim herhâlde burada tek başıma o kadar yalnızım ki ve hani kimseyi de tanımıyorum, hani, bir komşuya gitsem zaten Fransızca konuşamadığım için, yani, İngilizce böyle çok zor konuşuyorlar. E, telefonla ambulansı arasam, daha kötüleşsem oradakiyle de konuşamayacağım, yani, ve, hani, bu şey değil, yani, İngilizce değil, yani, kolay bir dil değil, hemen öğrenip hemen entegre olamıyorsun ama ben öyle bir şeye geldim ki şu an, ben herhâlde iyi Fransızca konuşmadığım sürece burada yaşayamayacağım yani
Anladım. Evet. Hı hı. Anladım. Peki, şimdi günlük hayattaki o dilden bahsedersek, şimdi dil probleminden bahsettin ama bu günlük hayatta dil seni ne, ne ölçüde zorluyor? Hani, market olsun, manav olsun ya da, hani, günlük alışverişler veya günlük karşılaştığın kişilerde?
kötü hissediyorum. I hı. Yani, şö şöyle, ııı, ya o kadar markette, hani, zorlanmıyorsun çünkü, eee, bir sürü şey var, hani, sözlük de kullanıyorum, eee, anlıyorum, artık az çok da anlıyorum. 2,5 ay oldu sonuçta. Eee, anlayabiliyorum ama şeylerde çok zorlanıyorum. İşte, böyle, ne bileyim? Emlakçıyı ara, bir şey iste ya da işte kapıcıyla bir şey. Eee, hani, b b kargo gelecek diyelim, kapıcıya bu kargoyu söyle vs. gibi. Ya, biraz bazen şunu da düşünüyorum. Acaba dili kendime bahane mi ediyorum? Yani, hani, ben aslında kendim de uyum sağlamak için, eee, dila dili bahane olarak kullanıp, eee, hiçbir şey yapmıyor muyum diye de düşünmüyor değilim yani.
Hı hı. Evet. Ya, aslında baktığın zaman, hani, eee, büyük de bir şehirde yaşıyorsun. Dil bazen, hani, problem de olabilir, yani, Fransa gibi ş ülkelerde aslında, hani, kendi dilini birazcık daha konuşmak isteyen ülkeler ve, eee, hani, sen İngilizce belki biliyorsun ama karşı taraf seninle İngilizce konuşmak istemeyen insanlar da karşına çıkıyor olabilir. Bu tamamen tesadüf de olabilir, tamamen, hani, eee, kişinin kendi isteği de olabilir ama, hani, dediğin gibi 2,5 aydır oradasın ve bur konu da, hani, s kendine baskı da yapmaman gerekiyor. Çünkü, hani, belki Fransızca öğrenecek zamanın da olacaktır ilerleyen zamanlarda ve şimdi, hani, farklı bir ülkeye geldin. Aslında çok normal, eee, farklı dille, eee, sıkıntılar yaşaman. Peki, hani, bu ülkeden önce normalde hangi tür etkinlikler, ortamlar veya, böyle, hobi yaptığın hobiler seni daha rahat hissettiriyordu?
Evet. Hı hı. Hı hı. Ya ben, ııı, aslında Türkiye'deyken, ııı, tiyatroyla ilgileniyordum, eee, çok fazla, emm, bir tiyatro grubumuz vardı ve, hani, eee, beraber tiyatro yapıyorduk. Eee, onun haricinde böyle kitap kulüpleri vs. hani, öyle şeylerle de ilgileniyorum.
Evet. Eee, şimdi sana birkaç tavsiye vermek isterim açıkçası. Şimdi yeni bir yerde, hani, kısa sürede o evimdeyim hissi beklemek, hani, çoğu zaman kişilerde hayal kırıklığı yaratabilir ki, hani, sen de daha 2,5 ay olmuş ve çok daha yenisin. Aidiyet dediğin şey genellikle, hani, küçük tekrarlarla ve tanıdıklıkla oluşur. Hani, bu süreci bir yarış gibi değil de doğal bir sü doğal bir uyum süreci gibi, böyle, olarak görürsen aslında sendeki baskıyı da birazcık azaltacaktır ve kendine zaman tanımak da o uyumun en önemli parçasıdır. Hani, buradaki sana ilk tavsiyem aslında aidiyetin zamana yayılan bir süreç olduğunu kabul etmek içindeki ve ona göre bir müddet yaşamak.
Ay, süper olur. Hıı. Olabilir. Hıı. Evet, ya, tabii ki de bu bir süreç yani. Iıı, bı hemen bugün geldim ve bugün alıştım o olmayacağını, hani, ben de tabii ki de biliyorum ama, hani, yalnız da bırakılıyor gibi hissediyorum burada, hani, şirkettekiler de çok böyle, ııı, dedim ya sana işte derneğe git falan diyorlar, yani, hani, bilmiyorum evet, der dernek mernek bakılabilir, bu bi bir seçenek olabilir, ııı, belki. Ama, hani, sanırım iş hayatında da böyle çok motive olmuyorum. Ama yeni bir şey olduğu için mi sadece yoksa dediğim gibi yani, gerçekten çok kötü bir şey mi yaşıyorum? Bunu tam anlamıyorum, yani.
Hı hı. Şimdi bir de, belki, hani, günlük hayatına o zaman rutinler ekleyebiliriz. Şimdi, her gün aynı markete gitmek, aynı kafede oturmak veya aynı yürüyüş rotasını kullanmak, çevreyi daha tanıdık hâle getirecektir senin için. E, bu küçük rutinler de senin zihninin aslında, “Ya ben buraya aitim“ sinyali verecektir bir süreden sonra yine. E, tanıdık yüzler göreceksin, tanıdık mekânlar göreceksin. Bunlar, senin aidiyet hissinin aslında temel yapı taşları olacaktır. Hani, büyük sosyal çevreler olmadan da aslında bu duygu gelişebilir zamanla. Hani, buradaki tavsiyem de o günlük hayatta, o tanıdık rutinler oluşturmak ve onları, hani, bir temel yapı taşı olarak görmek.
Hıı. Hıı. Hıı. Hıı. An Ya, anladım aslında, yani, böyle, küçük alışkanlıklar oluştur, diyorsun, ne bileyim, işte, kendine bir baget aldığın, bir küçük pâtisserie belirle mesela, hani, kendi şu an öyle düşünüyorum. Hani olabilir, eee, ne bileyim ya da işte burada aslında Paris buna çok uygun bir yer. Ne bileyim, insanların peynirlerini aldıkları bir yer var, işte bagetlerini aldıkları bir yer var. E, ne bileyim, dediğin gibi kahve içmek için bir yere gidebilirim ya da bir sürü parklar var. Ne bileyim, her cumartesi o parka gidebilirim. Hem ne bileyim belki o parka gittiğimde her cumartesi benim gibi gelen başka birisi varsa <snorts> onunla tanışabilirim, o da uyumumu arttırabilir herhâlde. Olabilir.
Evet. Hı hı. Tabii ki. Ya şimdi, hani Evet, derin sohbetler veya yakın arkadaşlıklar senin de dediğin gibi hemen oluşmayabilir. Ama, böyle, hani, k selamlaşmalar, kısa sohbetler, küçük temaslar bile aslında sosyal bağ hissini besleyebilir. Hani, bu küçük anlar, zamanla aslında daha büyük bağların zeminini de oluşturabilir. Aidiyet dediğin şey de zaten çoğu zaman, hani, bu küçük temaslardan doğabilir. Hani, belki komşuluk ilişkilerin var mı ko ya da, hani, Fransa'da komşuluk ilişkileri nasıl bilmiyorum ama o komşuluk ilişkilerini geliştirebilirsin ve küçük, böyle, sosyal temaslara biraz daha kendine açabilirsin diye düşünüyorum.
Hıı. Hıı. Yani, komşuluk burada, evet, de dediğim gibi dili bilmiyorsan yok da. Ama şey olabilir, yani, hani, ben, sanırım kendimi biraz fazla da eve kapattım. Eee, ne bileyim, yani, şey yapmadım, yani, öyle. Eee, sonuçta çok güzel bir şehirde yaşıyorum ve ne bileyim, belki biraz daha gezmek için kendimi motive edebilirdim, yeni bir yer görmek için kendimi motive edebi Sonuçta insanlar buraya tatil için geliyorlar ve, eee, herkesin hayal, eee, şeyi, yani, tatili burası. O yüzden, belki biraz onu da unuttum sanırım, yani, hani, bu yalnız kaldım, dili de bilmiyorum, kimseyle de konuşamıyorum, eee, daha da yalnız kalacağım, falan, düşüncelerine sanırım kendimi fazla kapattım ben.
Hı hı. Tabii ki. Ya, olabilir şimdi, hani, çok da normal baktığın zaman, yeni bir ülkeye gitmişsin ve daha, hani, 2,5 ayın ve tek başına oradasın, yani, şu an gerçekten, hani, seni anlayabiliyorum. A yeni bir yerde dil, o aidiyetin de en zorlayıcı parçalarından biri olabilir baktığın zaman. Eee, kendini akıcı konuşmak zorunda hissetmek, hani, sosyal geri çekilmeye yol açabilir ama, hani, basit cümleler belki, hani, günde 1-2, böyle, basit cümleler öğrenirsin, hani, jestler, o günlük, hani, ifadelerle, aslında, iletişim kurmayı birazcık böyle zorlayabilirsen, aslında, o dil geliştikçe de güven de kendiliğinden artacaktır. Eee, hani, o sen kendindeki dili, aslında, mükemmel konuşma baskısını azaltabilirsin. Bir de şimdi, hani, eee, hani, o yerel etkinliklere katılıyorsan eğer burada, şimdi, hemen arkadaş edinme ve çok keyif alma beklentisi baskı yaratabilir. Şimdi nasıl, hani, Türkiye'de arkadaşlarınla gidip çok, böyle, eğlendiğin yerler varken şimdi burada tek başınasın, farklı bir kültür ve farklı kişilikler var. E, burada, hani, yine gidersin ve çok, hani, böyle, keyif alacağın şeylerden hiç de keyif almayabilirsin. Bunun yerine, hani, sadece o ortamı gözetlemek ve aslında orada bulunmak bile yeterli olacaktır. Hani, zamanla bu tür etkinlikler aslında bulunduğun kültürü anlamanı ve, hani, seni daha rahat hissetmeni de sağlayabilir. Aidiyet bazen yalnızca, baktığın zaman, orada olmakla da başlayabilir. Hani, ki buradaki sen sana tavsiyelerim aslında o dili mi dili mükemmel konuşma baskısını kendinde azaltıp günlük böyle, eee, cümleler öğrene öğrenebilirsin. Mesela, o fırına girdiğinde ya da, hani, bir komşunu gördüğünde söyleyeceğin, eee, günlük konuşmalar olabilir. Bir de yerel etkinliklere yine, hani, böyle, düşük beklentilerle katılırsan aslında daha fazla keyif alabilirsin diye düşünüyorum.
<chuckles> Hıı. Evet. Hıı. Evet. Doğru. I hı. Hıı. Evet, evet. Ya, bir de, ya, ben Türkiye'de çok sosyal bir çevreden geldiğim için muhtemelen belki bir de burada hemen, eee, böyle bir şeyi, eee, yakalayamayınca da bu kadar düştüm, yani, sonuçta, hani, tiyatro çevresi çok hareketli bir çevre; sürekli bir oyun oluyor, sen oyun çıkarıyorsun, provalara gidiyorsun, beraber yiyorsun, beraber içiyorsun, eee, beraber oturuyorsun, beraber kitap okuyorsun, yani, çok komün bir ortam. E, oradan bu kadar yalnızlığa, eee, düşünce, eee, bir de evet, b ya, b aynı ortamı bekledim ama tabii ki de dediğin gibi burası yurt dışı ve kimse beni tanımıyor, ben kimseyi tanımıyorum, dili de bilmiyorum, hani, bir anda beklentim aslında saçma bir şekilde yüksekmiş sanırım yani.
Hı hı. Tabii. Şimdi, bazen yalnız hissetmek, hani, oraya ait olmanın anlamına da gelmiyor. Sadece, hani, sosyal bağlarının henüz belki de oluşmadığını gösterir bu. Bu farkı görmek de aslında durumu daha gerçekçi değerlendirmeni de sağlayabilir. Yalnızlık, baktığın zaman geçici olabilirken aidiyeti aslında zamanla inşa edebilirsin. Bu ayrım aslında sendeki sabrı güçlendirecektir, yani, yalnızlıkla o aidiyetsizlik arasındaki farkı kendin de ayırt edebilirsin. Bir de şimdi eski şehir, eski arkadaşlıklar, eski alışkanlıklar sürekli kıyas yapmak yeri yeni, yani, yeni yer aslında uyumu zorlaştırabilir. O her yerin sunduğu aidiyet biçimi farklı, belki, hani, sen de o k o taraftan eski hayatla kıyaslamayı bilinçli olarak azaltabilirsin.
Hıı. Hıı. Evet, evet. Şu küçü küçük rutinleri hayatıma sokmakla başlayacağım, sonrasında da evet, beklentimi biraz azaltacağım. Vallahi süper oldu, çok teşekkür ederim tavsiyeler için.
Ne demek rica ederim, yardımcı olabildiğim için sevindim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.